Mhm, mhm.
Also, das heißt wieder, ich ha ich ich war wirklich wieder am Anfang, äh, in der neuen Stadt wieder dabei, so 'ne neue schwarze Gruppe äh, in so 'ne neue schwarze inte kur ja, ja, ja, genau, äh.
Mhm. <laughs> Das ist ja auch interessant, dass ich ja, dass ja ja, wie wie das ist ja auch lustig irgendwie so zu ne, ja.
Ja, das ist funny, ja. Also, definitiv. Also, ich war so wieder
Aber vielleicht hat da auch so 'n bisschen einfach die Wellenlänge gepasst und die ne, und das ja, kann man sich ja nicht so aussuchen, ne, ja. <chuckles> Mhm.
Ja, natürlich, natürlich, ja. <chuckles> Ja, also, guck mal, das ist so, ich ich war wieder kurz davor, in so 'ne schwarze Gruppe integriert zu werden. Also, ich habe dann auch also, die haben auch gesagt, so: „Ey, was machst du? Da ist wieder 'n Event, kommst du mit?“ Dann habe ich gesagt: „Ja, komm, let's go“ und so. Ne, und dann wäre ich mit denen ne, so, es hat sich wieder geebnet und so. Und dann dachte ich mir so aber im Kopf so: „Ho hä? Okay, eigentlich nicht das, was ich wollte. Was soll ich machen?“ Aber ja, die sind korrekt und so. Natürlich schätze ich das auch und so, ne, weil ich ich meine, äh, ja, die 1. eigentlich, die mich so aufgenommen haben, ne, in Berlin.
Mhm. Mhm. Mhm. <laughs> Ja, genau. Das ist interessant, mhm. Mhm. Mhm.
Äh, ja.
Das ist sehr interessant. Ja, Berlin ist ja auch so riesengroß. Ich meine, wo hast du überhaupt gedacht, ja: „Äh, wo fange ich da an“, ne? So gleich äh, Gesinnte, sage ich mal, aus 'n aus 'm gleichen ländlichen Raum zu finden, ne, wo man herkommt, ne, so v von der Herkunft her, ne? Du wolltest ja so 'n bisschen da, ja, einfach mal, ja, das so kennenlernen, ne? Ja, das ist ja gar nicht so leicht, ja.
Ja. Das das Ding ist, ich habe das ja, ich habe das schon versucht. Also, so guck mal, ne, in Berlin gibt's zum Beispiel auch so Asiapartys, ne? Das sind Partys, wo so Asiaten so viele Asiaten einfach hingehen, dann läuft trotzdem dieselbe Musik wie im normalen Club, aber das ist einfach so für die asiatische Community und so, ne? Und da war ich auch ab und zu. Da war ich auch ab und zu
Mhm. Mhm. Ah, okay, tatsächlich, okay. Mhm. Ist ja cool. <chuckles> Was alles gibt? <laughs> Du erzählst ja jemanden was vom Lande hier, die hat keine Ahnung. <laughs> Das ist spannend. <giggles> Ja, mhm.
aber Ja, ja, ja. <chuckles> Ja, ja, ja, aber ja, also, in Berlin ist da viel Community und so, ne? Da gibt's viel v äh, Kulturvielfalt, ne? Aber deswegen war das auch der Ort so, wo ich dachte so: „Okay, hier fange ich an“, ne? Ähm, und da war ich da war ich auf den Asiapartys und, äh, da waren halt wirklich viele Asiaten und diese Asiaten hatten schon so ihre Kreise, ihre asiatischen Kreise. Und irgendwie habe ich nie so Anschluss gefunden, irgendwie. Ja, weil ich bin halt anders anders aufgewachsen als die wahrscheinlich, ne? Ich bi ich bin wirklich so 0 asiatisch groß geworden. Auch mein Freundeskreis war 0 asiatisch. Und deswegen war ich noch so habe mich in meiner eigenen Kultur eigentlich so wie 'n Fremder gefühlt, ne?
Mhm. Ja, klar, mhm. Mhm. Ah, das ist ja auch schade, obwohl du es so gerne wolltest, ne, mhm. Mhm. Mhm.